Hello, magandang tanghali.
Hi, magandang tanghali.
Ayan, ayon kamusta ka po?
Hmm. Hmm, mabuti naman, ito katatapos lang kumain, kaya ano busog na busog. <laughs>
Ayan, ah, tawag dito ah, napatawag ako kasi may gusto rin po sana akong itanong kung okey lang sa inyo?
Hmm, oo naman, sige ano ba 'yon?
Oo, eto kasi ah, parang napag-usapan naming magka-kaibigan. Ah, ayon, ah tawag dito 'yong ano 'yong mga pab paborito naming libangan, so, gusto ko rin pong humingi ng opinyon niyo, ah anong paborito mong libangan o hobby ayan?
Oo. Libangan, siguro 'yong manood lang ng ano ng teleserye, Batang Quiapo. <laughs> Sa ngayon ah, 'yon 'yong aking mga nagiging libangan. Mas masaya na ako no'n kahit kasi sa YouTube 'di ba, so habang kumakain, 'yon 'yong ano bonding namin mag, ah, mag-iina habang kumakain at habang nanonood no'n, so tapos kapag ka natapos naman na 'yon tapos habang nasa trabaho ako tapos may mga break ako 'yan meron akong mga sinusubaybayan sa I Want TV, ba panonood in short ang mga ang libangan ko, ikaw ba?
Ay, oo. Opo. Ah, oo. Ah, ayun parang iisa rin po kasi, ano, eh, ah, medyo isang active tska medyo ayun, katulad din ng, ah, panonood lang din, so, yung una ko po yung parang pagjo-jogging, ganyan, so, oo, ayan, medyo ayun nakagisnan lang na tawag dito yung mga kaibigan ko nagjo-jogging din kaya ayun na, ano, lang din ako na aya lang din, 'di ba? So, ayun yung isa ko naman is ayan panonood ng mga katulad din sa inyo mga movies, mga series o at tsaka paglalaro na rin ng mga, ayun mga computer games, video games, ayan, oo, kasi, mhm.
Oo. Oo. Sarap nun, mhm, healthy. Ganda yan, mhm, mukang maganda yan. Oo, oo. Ah, mm, parang lahat naman ata ng mga lalaki ngayon mahanap ang mahilig din sa, ano, anong tawag nito? Online games ba? Oo. <chuckles>
Kaya nga, eh. Oo. Kumbaga nung high school lang din naaya lang din ka kasi alam niyo naman po 'pag lalaki, 'di ba? Parang normal na po samin yung mga, ganyan, ah, hobby, 'di ba? Ayan.
Oo. Oo, oo na, naintindihan ko kasi may may anak akong lalaki, so, ganyan, din ang kanyang pinagkakaabalahan, Diyos ko. Wala namang problema kung sa tingin mo na nag-eenjoy ka basta 'wag lang so-sobra, kasi alam naman natin na lahat ng sobra, eh, hindi maganda, 'di ba? Mm, Mhm. <chuckles>
Tama. Kaya nga. Tama ka diyan, ah, eto, ah, paano mo unang na-discover ang hobby mo at anong nagtulak sa'yo para subukan nito?
Actually, wala namang discovery na naganap. Talaga lang mahilig ako manood ng movie kasi 'yon yung parang oo. Kasi siguro, hindi naman na 'ko ganon kabata, so parang mas gusto ko yung real life, ano, story. Ayoko nung ayoko ng fictional, ganon. Gusto ko 'yon nakaka-relate ako ba kasi para makatulong sa akin. Baka kasi minsan yung mga movie na ganyan, meron tayong matututunan 'di ba? So, baka pwede ko siyang ma-apply sa buhay namin, mag-iina. So ah, talagang ah ngayon na nung previous job ko kasi, nung ano nagba-barko kasi ako dati, so wala 'kong time manood ng TV kasi wala namang Filipino channel noon sa barko namin. So, ang trabaho ko doon ay nagtagal ako ng 23 years. So palabas-masok ako ng bansa. Ta's nung 2021 nag-stay na ako sa Pilipinas for good, 'yan, diyan na ako nagsimula makapanood. Napaka-outdated ko. Ang alam ko lang panoorin dati, Showtime at saka Eat Bulaga. Ngayon may mga iWant TV na, may mga Netflix na, 'di ba? Oo, kaya do'n do'n do'n siguro 'yon yung pinaka-sinasabi mong na-discover, yung nandito na ako sa Pilipinas na, mas marami na 'kong access para makapanood niya. Ikaw ba? Meron bang mga ah, discoveries ah discovery moment, nung na naisipan mo yung hobby mo?
Ah, ganon? Ah. Oo. Manood, oo. Ah, tagal din ah. Oo. Kaya nga. Ang dami na rin eh, 'no? Tama. Ah, 'yun lang din po, ah, tawag dito nung high school lang din. Gaya ang sabi ko, parang, ah, nagka-ayaan lang dahil ayun, kasi 'pag sa high school, mga lalaki 'di parang normal na ayan, basketball, habulan, 'di ba? Yung mga, ah, gano'ng katangian po. So ayun, ah, nag discover ko lang kasi medyo nagustuhan ko 'yung epekto satin ganyan, hanggang sa pinagpatuloy ko nalang din habang, ah, tumanda ako, pumunta ako sa college, ayan na hanggang sa nagtatrabaho na ako, 'di ba ah medyo ayun, nagustuhan ko din talaga. Tapos ayun naman, 'yung mga, ah ay oo, tama ka diyan. Tapos eto, yung panonood, 'tsaka 'yung paglalaro ng mga video games, ah, parang ano ko na lang din siya, pahinga. 'Di ba, kasi minsan, ah, halos lahat naman, ah, medyo napapagod talaga sa trabaho ganyan, 'tapos parang 'yun nalang 'yung, ah, oras mo para libangin 'yung sarili mo, 'di ba? Oo.
Hmm. <chuckles> Oo. Ah. <chuckles> Oo. Ah, oo. Ah, nakakalibang naman talaga ata, 'di ba? Mm. Mm. Mm. Tama. Mm. Oo, totoo 'yan kasi kailangan natin talagang humanap ng paraan para maan ano tayo, ma-relax tayo. Kasi siyempre, pagod sa trabaho, 'di ba? May iniisip ka pa, so 'yun man lang, kahit sa simpleng paraan, 'di ba, hindi na hindi natin kailangan na ano, na lumayo pa ma-enjoy natin 'yung mga ginagawa natin, mm. Pero alam mo ibang-iba ngayon 'yung mga hobby, kumpara sa panahon namin, alam mo naman 'yon 'di ba? So 'yung panahon namin, yung hobby namin 'yung, ah, umakyat sa puno, magpatintero, mag-piko. <laughs>
Kaya nga. Tama ka. Ay, oo. Mga ano, mga classic games po.
Oo, oo yung tipong pagdating ng alas-3:00 labasan na alas-4:00 kasi ma wala ng araw. Kumbaga pwede ka na maglaro sa labas, tas uuwi ka ng mga bandang 6. Ayan na nakapamewang na yung nanay mo, ang dumi-dumi mo magpalit ka. <laughs> Ah.
Tama. Oo. Naalala ko rin po ng bata ay mga ganyan din yung nilalaro namin. Ah, tapos dito, ah, minsan magtutulog-tulugan ka kapag pinapatulog ka na ng hapon ng magulang mo di ba? Ayan tas yung nagpapatulog sayo parang minsan sya pa yung nakakatulog kaya lalabas ka nalang ulit di ba? Ayan.
Mmm. <laughs> Naku, Diyos ko, sinabi mo pa, oo. <laughs> Kaya nga tatakip ng unan ano kami ng kapatid ko naalala ko nung nakatakip kami ng unan pero nag-uusap kami dun sa ilalim ng unan. <laughs>
Ayan di ba? nakakamiss balikan yung mga ganun eh, ayan.
Oo, Diyos ko napakasimple ng buhay noon yung wala kang iniintindi na bayarin, wala kang mini iniintindi na meeting or deadline di ba? So, noon gawin mo lang assignment mo, tapos na.
Tama. Kaya gawin mo lang, oo.
Mm.
Tama ka diyan anto ah, anong pinakagusto mong sa gawaing ito ah, nakakarelax ba o nakakatulak bumuo ng mga bagong kaalaman?
Ah, pareho. Pareho. Unang-una, narere-relax ako. Pangalawa, may mga natututunan ako. So, napaka-fruitful niya sa akin. Hindi lang siya basta pampalipas ng oras. So 'yon talaga. Unang-una malaking bagay yung hindi mo na nararamdaman yung oras kasi yung pagod lumilipas 'di ba? Magalak malaking bagay 'yon. Pangalawa, 'yon nga, may natutunan ka kasi nga, ah, real life experience yung mga napapanood mo. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. So may idea ka kung papaano mo i-handle yung ganong sitwasyon. Pangatlo, yung ang ang tawag nito ah, nare-relax ako kasi nakakalimutan ko pansamantala yung, alam mo na, yung mga stress sa trabaho, sa pamilya, ganyan. <laughs> Ikaw ba? Ano bang ano ba ano bang epekto sa'yo niyan? Nare-relax ka ba o napapagod ka? <laughs>
Oo. Tama. Oo. Oo. Mga problema 'di ba? Oo. Ayun sigu 'yon siguro yung sa'kin ah, yung pagjo-jogging kasi parang iisipin talaga nakakapagod 'di ba? Lalo na kapag mahaba yung kilometro ganyan. Ah, actually nakakapagod naman pero yung dulot kasi no'n parang ah, masarap sa pakiramdam, ganyan, 'di ba? Ah parang mag dumadaloy talaga yung dugo mo, nabubuhayan ka ng dugo. Tapos parang mas energetic ka a mas maganda yung mood mo 'di ba? Tapos ayan sa pa sa paglalaro naman ng ano, ng mga computer games, ah, 'yon, malaking tulong din 'yon kasi minsan ah, parang nakikisama ka rin sa mga kakampi mo, sa mga makakalaro mo. Ganyan parang magtitipon kayo kung paano yung strategy niyo sa mga susunod na, ah, ayan laro 'di ba? Ayan para sa 'kin. Oo, ayon.
Mm. Mm. Mhm. Mm, mm. Mm. Mm, mhm. Mhm, mm, malaking bagay 'yan. 'Tsaka yung jogging maganda 'yon kasi healthy 'yon eh, lalo na kung bata-bata ka. Ah malakas ah maganda ma maganda epekto no'n sa puso, 'di ba? At saka maki-keep mo yung ano mo, yung diet mo. Hindi ka, ang tawag nito, ah maging active yung mga muscles mo. Malaking bagay 'yon. Lalo na ngayon yung mga kinakain natin di ba? Hindi na ganong kahe-healthy kaya paimportante. Mhm.
Tama ka. Kaya nga eh. Oh oo, lalo na kapag ah sunod-sunod na yung mga ok okasyon eh, di ba? Parang do'n mo na lang din oo, do'n ka nalang din babawi sa mga ganong gawain. Ayan.
<laughs> Alam mo naman tayong Pilipino. Oo, ta's pag nai-stress ka pa, 'di ba, gagamit ka pa ng tsokolate. <laughs> Kung ano-anong para lang ma ma-satisfy mo yung ano, ma-satisfy mo yung stress mo 'di ba? Mm, kaya 'yan maganda 'yan, yung jogging, the best 'yan. Ako pero sa sa katulad ko kasi hindi ko na kayang mag-jo kaya naman! Kaya lang mabilis na akong mapagod kasi medyo malaki ako eh, tapos ah, siguro okay yung walking.
Tama. Oo. Ma-stress eating ka eh, 'no? Tama. Oo. Ay oo, maganda rin yung walking. Actually mas nakakapayat nga daw yung pagwo-walking eh. Ah, yung 'yon sa mga na ano ko, ah, tawag dito, nabasa ko. Pero ayon, oo, tama. 'Tsaka disiplina lang din talaga, 'di ba?
Mm. Mm. Mm, basta consistent lang 'di ba? Mhm. Oo, oo, kaya lang yun nga lang sa, minsan kanya-kanya kasi tayo ng sitwasyon sa buhay, 'di ba? Katulad ko sedentary work ako, work from home ako, so, ah, wala, wala talaga akong physical movement talaga nakaupo ako, pero I try myself to stand up every after ng klase ko. So, then after twenty five minutes, tayo ako kasi may 5 minutes break ako, kahit 3 minutes tatayo, ako tapos upo na naman ulit. Kasi marami akong nabasa na, na para sa mga work from home setup na nagtatrabaho, as much as possible, maximum of 40 minutes kang nakaupo.
Oo, depende talaga. Ay, oo, tama 'yan. Oo.
Yeah, kasi the more na hindi ka tumatayo, umiiksi 'yung buhay mo. That was according to research ha, hindi ko 'yan basta naimbento lang, so, totoo na malaking tumatayo dapat.
Tama. Oo, kaya nga, 'tsaka parang ano lang din 'yan, ah, tawag dito, maganda lang ah, tawag ipahinga sa mata natin, 'di ba, 'pag ayan masyado tayong matagal nakatutok sa computer ganyan, 'di ba, sa laptop sa cellphone, kumbaga ayun parang pahinga mo lang din na kahit ilang minuto, 'di ba, napapahinga 'yung mata mo, yung isipan mo, ayan.
Yes. Hmm, hmm, mhm. Mm, mm, mm, ay, oo ako mula nung nag-work from home ako, ah, ang laki ng, ah, hindi naman ganun kalaki pero nagbago talaga yung eyesight ko medyo nag naging malabo na nagsasalamin na ako ngayon. Which is hindi dati, 2020 vision ako. Ngayon, ah, 'pag tinanggal ko yung salamin ko na, na, parang napapagod, yung nahihirapan yung mata ko tumitig. Yun, kasi pinipilit ko siya, eh, kasi pinipilit ko siyang matitigan para makita ko ng malinaw. Eh, kapag ka gano'n palang pinipilit mo 'yung mata mo, lalong mas delikado. Kailangan suotan mo na ng salamin, 'di ba?
Oo nga. Oo, ayan. Tama. Oo, maganda rin 'yon. Kasi ayon, kahit tulad ko, ah, 'pag nasa trabaho ako, o kaya na tawag dito, naglalaro ako ng ayan mga computer games, or medyo mahaba yung pinapanood kong series, ah, nagsusuot na din talaga ako ng salamin yung may mga UV light, 'di ba, para hindi masyadong maapektuhan yung ano. Tama ka diyan, para hindi masyado maapektuhan yung mata, oo, yung mga ganyan.
Mm. Mm. Hmm, importante yung, may mga anti-radiation, UV light, oo, yung blue light na tinatawag, yun ba yun yo'n? Mhm, mhm.
Kumbaga, hanggang walang grado pa yung mata ko parang inaalagaan ko na rin in the future 'di ba?
Tama, ako yung sa bunso kong anak kasi nag nagmo Mobile Legend, nagro Roblox, binilhan ko din siya nung sa ano yung anti-radiation na salamin. Kasi nga ala ang ti matigas ang ulo kumbaga talagang pagke pagka-sumigaw naman na ako hihinto naman na 'yun. <chuckles> "1" Gaganu'n na ako.
Oo. Oo, 'yun kasi yung mahirap 'pag bata pa lang 'di ba malabo na yung mata. Kumbaga habang oo tumatanda inaalagaan na. Ayan.
Oo. Yes, tama 'yun, kasi mas sila rin naman ang mahihirapan ngayon, nagiging kontrabida ako sa kanila kasi 'pag sinusuway ko sila pero, ah, sooner or later, siguro pasasalamatan din nila ako kasi makulit ako, 'di ba? Bilang magulang. <chuckles> Kaya ayun. Mhm.
Tama ka diyan. Oo. Ayun ah, meron ka bang gustong subukan na bagong libangan pero, hindi mo pa nasisimulan? Ano yun at 'tsaka bakit?
Ah, magandang tanong yan, ah, actually, ah, yung hindi ko pa nasusubukan, ah, wala pa naman wala pa naman akong gusto na hindi ko pa nasubukan gusto ko yung golf, nasubukan ko siya parang 2 lang nung nagka nasa college ako. Pero hindi naman kasi, ano reasonable para sa katulad ko yung maglaro ng golf kasi napaka-expensive ng equipment niya, tapos, ah, pati yung 'pag-aano ka ng magda-driving range ka practice lang ta's lalo na pa naglaro ka mas mahal, 'di ba? Pero, ang kung meron man akong gustong subukan siguro ang gusto ko is yung, hindi naman siya hobby, pero gusto ko siyang mas yung ang tawag nito, yung snorkeling? 'Yun.
Oo. Ah, ganda 'yun. Oo. Tama. Ah, okey. Maganda rin 'yun.
Oo, gusto ko siyang masubukan, oo parang bang gusto ko kasi makakita ng mga sea creatures kasi 'di ba yung mga nakikita natin sa TV oo si Nemo, <chuckles> ganu'n para lang bang nakakatuwang man makita yung mga corals din pati, 'di ba?
Oo, mga isda. Oo. Ayan. Tama ka.
Ikaw ba naisip mo ba yung mga, ganong, mga marine sports?
Ah, siguro yung mga sports kasi, ah, parang normal na din kasi sa amin yun, ah, so, yung kung may subukan susubukan akong bagong, ano, ah, sports o kaya libangan, ah, siguro yung volleyball. Ayan, kasi kasi 'pag sinabing, ano, tawag dito volleyball ang iisipin puro babae lang, eh, 'di ba? So, ayun parang gusto lang din namin subukan dahil, ah, merong bagong court do'n malapit sa, ah, kapitbahay namin 'yan sa mga kaibigan ko tapos gusto lang din namin subukan dahil parang bago rin sa, ano, ah, bago rin sa paningin ganyan bagong paglilibangan talaga dahil dating alam naman namin yung mga basic pero sa, ano, kasi 'yun sa school, 'di ba? Mga PE ganyan, mga subject, so, ayun Kung susubukan namin 'yun, ah, parang magkakaroon din kami ng bagong bonding din, 'di ba. Ayan.
Oo. Oo. Ah, volleyball. Ah, o oo. Ah, oo. Oo. Oo. Oo, oo. Oo, oo. <chuckles> Yes, oo maganda rin 'yun. Oo, magand lalo na kung malapit na sa community niyo, 'di ba? Sports ko 'yun nung high school ako, varsity ako nung high school ako, 3 2 taon lang naman ako varsity hindi na ako nag nung college kasi hindi na ako nag hindi na ako nag, ah, nag-iisports masyado. But, anyway napaka athletic maganda 'yan na magiging inspirasyon sa mga kabataan, 'no, turo mo din 'yan sa mga mas bata sayo. <chuckles> Salamat sayo sa mga tanong mo. <chuckles> Ingat ka.
Oo, 'di ba? Kaya nga, maganda 'yan. Oo. Tama ka. Ay oo, maraming salamat, oo. Paalam.